Kahve ve çay ritüelin var mı? Varsa nasıl?
Var ya, benim kahve ritüelim bayağı sağlıksız ya. Öyle diyebilirim evet. Çay çay çok sevemedim. Hı?
Gerçekten mi? Yani niye direkt Hı, niye direkt sağlıksız dedin? Hemen sabah kalkar kalkmaz çay kahve mi içiyorsun? Ay.
Hımm. Çünkü Evet, eee, kahve ve sigara yaparım. Iıı, evet, o biraz kötü. Şampiyonların kahvaltısı da deniyor tabii ki. Bir yan taraftan havalı bir şey falan diyormuşum. Eee
Of, bu olmamış. <chuckles> Öyle mi? Eee, acaba hangi şampiyonlardan bahsediyor? Var mı öyle bir film sahnesi falan?
Hımm. Yo, hatırlamıyorum da şampiyon, hangi şampiyonlar olabilir? Belki ölü şampiyonlar olabilir. Eee, bu be beslenme düzeniyle ilgili olabilirse, eee, diye düşünüyorum.
<chuckles> Eee, benim ak böyle, belki bir Amerikan bir mafya filmi falan da olabilir. <chuckles> Öyle.
Herhâlde belki böyle bir yer duymuştum. Nerede duyduğumu hatırlamıyorum yani. Şampiyonların kahvaltısı diye dalga geçiyor. Eee, ımm, ne yapıyor? Hah?
Güzel, güzel bir betimleme. Hadi bakalım. Eee Nasıl kahve seversin öncelikle, sabah kalktığında? Madem kahve sigara, ben böyle, eee, sert bir kahve içtiğini tahmin ediyorum. Doğru mu? Yani sigarayla sütlü kahve içilmez herhâlde.
Hımm. Tabii tabii. Zift gibi Yok ya, hiç hiç de sevmem yani. Ayılmak mı istiyorsun? Uyumak mı istiyorsun hani? Bir kararını ver derim insanlara genel olarak, sütlü kahve. Ama bazı insanlar tabii ki içemiyor, çok ağır geliyor. Eee, o yüzden bir şey de diyemiyorum. Eee, ben americano seviyorum. Aaa, ııı, uzun.
Değil mi? Hı hı. Anlıyorum. Hımm. Ya, filtre kahveyi biraz sulandırılmış ama sert hâliyle içmeye de devam etmek istiyorsun, ııı, evet.
Evet, evet. İşte genelde böyle 2-3 shot, eee, eee, şeyli, eee, espressolu.